あの最近私がですね、悩んでいることがありまして、あの、結構ですね、あの年のせいなんでしょうかね。結構衰え体の衰えというのをですね、色々感じるように最近すごくなりましてですね、突然ガタってきたような印象なんですけれども、あの、ま、こういう話をですね、ちょっと周りにするのも恥ずかしくて、あの、誰かに話を聞いて欲しいなっていう、ま、気持ちもあるのと、あと何かそのいいアドバイスを頂けたらなと思って、今日ちょっとね、今日来たんですけれども。
はい。 ああ。 あ、はい。 ああ。 はい。 うん。 あ、わかりました。ぜひちょっと詳しく聞かしてください。
はい。 お願いします。えっと、あ、はい。
はい。はい。 ちなみに、はい、最近急にガタってきたっていう風におっしゃってたと思うんですけど、ちなみに、具体的にいつぐらいからその体力低下が感じられてますか？
大体、あの、数ヶ月前になるんですけれども。あの、何ですかね、こう
うーん。
筋肉のお筋肉じゃない筋力の衰えとか、あとなんか疲れやすい。筋トレとか、なんかあと散歩とか、色々あの健康の為に、その運動をしなきゃいけないな、とは思うんですけれども、それが、あのやったら、すぐ疲れて、その運動にならないとか。あと何ですか、目の方も、なんか老眼が入ってきてですね。
はい。 はい。 はい。 ああ。 なるほど。 ああ。
なんか、もう近くのものが突然なんか見づらくなって、なんか、もの凄い不便になってですね。あの衰えをね、あの、色々と感じているところです。
なるほど。 うーん。 ああ、そういうことなんですね。ちなみに普段のお仕事は、フルタイムで、大体週40時間ぐらい5日って言う感じですかね？
あ、そうですね。はい。だいたいそれぐらいです。
なるほどなるほど。じゃあ週2日休みで、睡眠時間って大体どれぐらい平均で毎日取られてますか？
あの、そうですね。寝る時間もなかなか、なんですかね、私の方がその睡眠、寝つきが悪くて、そうですね、だいたい、うーん、5時間から、ま、多くて6時間ぐらい取れればいい方だていう、そういう、ま、状況ですよね。
ああ。 ああ。 ああ、なるほど、ちょっと少ない感じですかね。多くて6時間取れたらいいなみたいな感じですかね。
うん。 あ、そうですね。はい。
ああ、なるほど。お食事とかはどういう感じですかね、普段の。
えっと、ん、なかなか最近その食欲の方は前よりかはちょっと落ちた
はい。 あら。
そうですね。あまあんまりあのバクバク食べれるっていう感じではないところですね。
ああ、そうなんですね。それって何かきっかけとかが、やっぱりその数ヶ月前にガクってきたぐらいから食欲もっていうことですかね。
えっと、食欲の方はちょっと、うーん、体力低下とはと一緒かどうかはちょっと分かんないんですけど、あの、ま、色々なんかこう悩み事とか、そういう、うーん、ストレスとかもあったり、なんかい重なってまあ、色んなことが重なって、うーん、しょその食欲の方も落ちてしまったという、ま、自分では自覚としてはそういう感じですね。
はい。 うーん。 おわ。 なるほど。ま、ストレスとか色んな体力低下も重なって、食欲も、ま、自ずと一緒に落ちていったみたいな感じなんですね。
はい、そうですね。なんか、だからこう、自分でもちょっと、うん、どれがどうなのかっていうのははっきりね、こう、うん、ちょっと頭がちょっと混乱してま、睡眠不足もあるかもしれませんけど、頭がね、ちょっと混乱してて、こう、ね、こういう話をちょっと誰かに
うーん。 うーん。 ああ、確かに、すいうーん。
聞いてもらえたらなっていう、そんな感じでした。
あ、なるほど、そういうこと。いや、なんかお聞きしたなんかちょっと食欲も落ちてだとやっぱり、大変そうですね。しかも今あんまり寝つきも良くないというか、途中で起きるっていうことはないですかね？寝てる時に。
あ、あります。あの中途覚醒で、ああ。まあ、絶対何時って決まってないんですけど。あの、必ず、ホッて、こう突然目が覚めるとか、そう言う事はよくありますね。はい、毎日あります。
ああ、それもあるんですね。 うーん。 はい。 うん。 ああ、そうなんああ、そうなんですね。ちなみに何か、そのストレスって言う風に、先程おっしゃってたんですけど、その原因とか、まあ、お話し出来なくても大丈夫なんですけど、それは、もうご自身で分かってるみたいな感じですかね。
ええ。 うん、そうですね。えっと、まあ、その仕事的な事もあれば、まあ、人間関係の、お、まあ、プライベートの方のね。その人間関係って言うのも、あったりするので。まあ、そう言うのが、ちょっと、自分で、自分を苦しめているのかなっていう。そんな感じですね。
うーん。 ああ、仕事。はい。 うーん。 なるほど。 うーん。 なるほど。そうなんですね。なんか、今お聞きした話だと、本当になんか、要因が1つではなくて、なんか色々複合的に絡まって、体力低下にも、なんか影響してそうな感じですね。なんかストレスったり、睡眠不足もだったりとか。
うーん、あ。 あ、やっぱり、そっちの、そっちの方もやっぱり、あったりするんですかね。
なんか、そうですね。なんか、確かアドラー心理学っていう本があって、なんか、はい、有名な心理学の本なんですけど、なんか悩みの全ては、対人関係の悩みであるみたいなのがあって、やっぱり全て生きる上って人と接して、1人じゃ生きていけなくて、人と接してじゃないと生きていけないので、結局は、なんか、人の悩みに尽きるみたいな感じの事を提唱している事があるんですよ。
あ、心理学ですか？はい。なんか へえ。 うん。 ああ、あ、そのなんか、アドラー心理学って名前はなんかね、よく聞くような、多分、それ有名なあれですよね。内容は全然知らないんですけど、その
はい。 そうです。 僕もだいぶ前に読んで、もう忘れちゃったんですけど。そうなんです。なんで、そこでは、やっぱり全部が対人関係の悩みに来るみたいな。なんか仕事でも、例えばお金が低くても同僚がいい、上司がいい方が、なんか、お金が高くても人が悪いとこより、いいみたいな。で、結局、対人関係の悩みが大きいらしいんですよね、人生は。
うーん。 ああ、なるほど、そういうことですね。うん、なんか言われてみれば、うん、確かにそういう気もしそうですよね。はい。
そうなんです。 うん。 なかなかそうですよ。そこからストレスになって、ま、あの、ご飯も、で、ご飯食べれない食欲減るとやっぱり体力低下って著しくそれに関係してくることだと思うので、ご飯食べるっていうのがやっぱり大事ですよね。
うんうん。もう食べるのが面倒くさいなっていう時も結構あったりする。ま、面倒くさいんでしょうかね。そう、それともそのもう年のせいで、なんかもう少なくてもいいやっていう、そうなったりもしたんでしょうかね。ちょっとどっちがどっちなのかね、自分でも判断がつかないところでは、ね、ありますけれども。
うーん。 ああ。 うーん。 ああ。 な。 うん。 なるほど、なるほど、確かに。あ、体重とかってちなみに変化って何かございましたか？
えっとそうですね。減りましたですね、体重も。
ああ、そうなんですね。 なるほど。やっぱり何かあの年齢とかのその人のなんか生活どれだけの運動量とか性別で1日に必要なあの、せ摂取カロリーっていうのを計算できるんですよ。
あ、はい。
そうなんですよ。なので、それを計算してみて、もしかしたら、あの今食欲が減ってるっていう風におっしゃってたので、最低限の摂取カロリーに何でしょう、到達してない可能性もあるので、ちょっとそれを1回調べてみるっていうのもなんかいいかもしれないですね。
うーん、そのカロリーをカロリーを計算してみて、ほんとにその十分足りてるのかどうかってことですね、じゃあ。
うーん。そうですね。やっぱり栄養、何でしょう、必要な栄養素がそもそも足りてないと、やっぱり体の機能ってうまく機能せずに、あとメンタルにも多分影響してくるかなっていう風にも思うので、やっぱり健康は食からみたいのもあるんで、そこを1回調べてみるっていうの、もしかしたらいいかもしれないですね。
うん、なるほど。じゃあ じゃあ、今のところその
うーん。
あ、たそあ、調べるその、カロリーを計算して、それで、ええ、まあ、もし足りてなかったら、ああ食欲がちょっと、ね、ご飯が行けなくても、まあ、それに達するような
うーん。 そうです。
達するように、こう一生懸命食べないといけないという、そこからでしょうかね、じゃあ。
そうですね、まあ無理に食べるとね、やっぱりどうしてもなんか、それも逆にストレスになってしまうかもしれないので、まあ、徐々に、徐々に食べれる時は食べるみたいな感じで、いいかなっていう風には思います。あとはあの、お風呂入るとね、あの寝つきも良くなるので、なんか、お風呂入って、っていうのもいいかもしれないですね。
ちゃんと湯船に浸かってってことですよね。
そうですね。なんか湯船に浸かって、あの、体の冷める時になんか睡眠作用って働くらしいので、なので、寝る数時間前にお風呂に入るのがやっぱ睡眠にはいいらしいですね。
うん。 そうですよね。ま、そええ、なかなかね、こう
うん。
ちゃんと計算をして入れたら、ね、一番いいんでしょうけど、なかなかその通りにこうスケジュール通りにですね、こう、なかなか
<chuckles> そうですよね。 確かに、確…
ええ、入れないというところもあったりもするので。ま、そうですね。できるだけ、ま、そうしなきゃいけないのではね、ほんとにほんとはあるんでしょうけれどもね。
うーん。 そうですよね。 確かに。 うん。 確かに。あと恐らくめちゃくちゃ簡単で手軽ま、お金は掛かるんですけど、な、枕とか寝具をめちゃくちゃいいのにするっていうのも1個。なんか物理的に睡眠なんか、い良質な睡眠になれるかもしれないですね。
うーん、枕ですね。なんか枕うーん。 枕は高そうです。でもなんか結構
枕 ちなみに今おいくらぐらいのを使われてますか？
あ、いくらでしょう？3千円ぐらいじゃないですかね。
あ、なるほどなるほど。なんかあの極眠とか、あと羊のなんかいらない枕って結構割と高級メーカーの枕があるんですけど、1万、ま、でも1万5千円ぐらい出したら割と買えるもので、それすごい、いいんですよ。なので、眠りもすごい良くなって、なんか肩こりとか頭痛も減るので、もし良かったら是非それも試してみてください。
はい。 ええ。 ん、何ですか？名前をもう1度お願いします、ちょっと。こくみん？
あ、極眠。はい、極眠ですね。極める睡眠の眠って書いて極眠っていう、はい。そうなんです。あと羊のいらない枕っていうのもあるんですけど、そういうのもいいかもしれないですね。
あ、ああ、そうそういう意味なんですね。極眠。 なるほど、わかりました。じゃあ、そういうのをちょっとね、こう調べながら、ああ、なんとか、あの、体力をこう戻すようにやっていきたいと思います。あの今日はあのいろいろ話を聞いていただいてと、あと、アドバイスも色々いただいてどうもありがとうございました。
はい。 ん。 いえいえ、またお願いします。
はい。